لا، لأ، ده دُول من زمان أوي، بس بس ممكن حَضرت أيام بقى إيه لمّا كانت الدقيقة غالية أوي، فإحنا آه كنّا نرِن على بنات عَمّنا ونقفل، عشان هُم يرّنوا علينا ويقفلوا، كده إحنا ب بنمَّسي على بعض. <laughs>
امم. امم. تفتكري الفَرق بين الجيل أو بداية التكنولوجيا، وإن كانت المكالمة زي ما بتقولي رنة بس ونعرف إن إحنا بنمَّسي على بعض، و وكنّا بنتقابل أكيد والّا آآ الرسايل اللي بقت على طول كلّ يوم مع بعض بالرسايل: "صباح الخير، مساء الخير". الدفا في الحالتين الاتنين تفتكري كان فين أكتر؟ أو بالنسبة لِك أكتر كمان يعني أنتِ عِشتِيه يعني ده وده؟
أكيد. لا والله إحنا لمّا اهم. والله

طيب، خلّيني أنهي معاكِ الكلام و ونكمِّله وقت تاني، بس خلّيني بس قبل ما أنهيها عايزة أعرَف منِّك حاجة، ما اتضايقتيش قبل كده من رسايل حد واضطريتِ إنِّك تعملي له block؟ لو فيه موقف تفتكريه احكي لي عليه.
إمم. ياه! ياه! <laughs> ده إح ده أنا تقريبًا عايزة عشان أصحى الصبح بالضبط، عشان أصحى الصبح أعمل لحد block وآجي بالليل أعمل له block <laughs> عارفة على رأي رضوى الشربيني block block block من كلّ حتّة، <laughs> أكيد، وخلّي بالِك كمان كتير منها بيبقى سوء تفاهم، يعني وارد يحصَل إن حد يبعت لي كلمة هو مش قصده يقول الكلمة دي خالص، خالص، إحنا لمّا نتكلّم Phone الكلمة مش هتوصَل لي بنفْس التأثير اللي وِصلِته كرسالة، بس بتأثّر فيَّ وباجري أول حاجة طبعًا نعملها block، على طول نقطَع العلاقات فورًا، <chuckles> أن أنت زعلتني قُلت لي حاجة ضايقتني حتّى لو مش قصدك يعني، عارفة البنات اللي هُم بيعملوا block لكلّ الناس، طَب هاوصَل لِك إزاي، اوصَل لي عن طريق التكييف حضرتك، مشكلتِك <laughs> مشكلتِك يعني، اتصرَّف. فأكيد بتحصَل كتير يعني، مش فاكرة بصراحة حاجة بعينها دلوقتي بس لأ يعني أنا ال البلوكات عندي كتير، كتير. <laughs>
<laughs> كتير.. <laughs> بالضبط، بالضبط. <laughs> آه. أيوه. أكيد. أي حد وكلّ حد. <chuckles> إمم. أيوه. أكيد، أكيد. <chuckles>
أكيد.
آه. متشكرة ليكِ جدًا واستمتعت بالكلام معاكِ، نتكلّم تاني ونكمِّل وقت ت
العفو على إيه. أكيد، أكيد، شكرًا.